तो देखिए, सबसे पहले तो क्या चीज़ है कि आज के समय पे मेरे को ऐसा लगता है कि चीज़ें जितनी इंसान को मिल जाएँ, उतनी कम है। और इंसान की चाहत जो है, वो कभी ख़त्म नहीं होती है क्योंकि इंसान हमेशा चाहता है कि उसको और ज़्यादा मिले और कहीं न कहीं मैं भी यही चीज़ है, मेरी भी ऐसी चीज़ है कि मैं ये सोचता हूँ कि मेरे को भी, ऐसा नहीं बोल सकता कि ज़्यादा मिले, पर मेरे को लगता है कि मेरे को कम चीज़ों में ना, संतोष अगर मैं बोलूँ, संतुष्टि बोलूँ मैं, संतुष्टि नहीं मिल पाती है। तो मैं सोचता हूँ कि, "यार, ये जो मैंने लिया है, क्या मेरे लिए ये बेहतर है कि या फिर मैं एक और कुछ और मँगा लूँ?" तो कुछ ऐसी-ऐसी चीज़ें करके ना, मैं बहुत चीज़ें मँगा लेता हूँ और फिर मैं बाद में सोचता हूँ, "यार, ये क्यों मँगा लिया यार? इसका तो कुछ मतलब भी नहीं था यार। अब मैं क्या करूँ?" तो कुछ ऐसी परिस्थितियों का मेरे को सामना करना पड़ रहा है, और मैं ये चाहता हूँ कि मेरा कम चीज़ों में मेरे को संतोष कैसे मिले? तो ये परिस्थिति का मैं आज आपसे सलाह लेने आया हूँ कि कैसे इसको मैं ठीक कर सकता हूँ? क्या तरीके मैं अपना सकता हूँ और इसका कैसे हल निकल सकता है?
हुँ। जी। हुँ, हुँ। अच्छा। हुँ। हुँ। ठीक है। हुँ। अ, जी देखिए, मैं आपकी समस्या को समझ पा रहा हूँ और मुझे लगता है कि आपकी समस्या जो है, वो काफ़ी अ, दुविधा वाली है, जिसको जिससे आप गुज़र रहे हैं। अ, तो मुझे इसका समाधान देने के लिए, देखिए, आपसे कुछ प्रश्न अ, पूछने हैं। अ, तो मुझे आप बताइए कि अ, जो आप अ, जो आपकी ये सीमाएँ हैं अ, जो आप बनाना चाहते हैं, वो अ, किन चीज़ों को लेकर बनाना चाहते हैं कि अ, आप हर चीज़ में ऐसे हैं कि आपको अ, किसी चीज़ पर भी अ, आप कंट्रोल नहीं कर पाते कि आपको ये चीज़ अ, अक्सर काफ़ी चीज़ें लेने का मन कर जाता है अ, एक से एक चीज़ लेने का मन करता है और ऐसा है कि अ, कहीं पर आपकी सीमित है, आप बजट पर सीमित हों या फिर अपने मन पर सीमित बना पाते हैं या नहीं?
हुँ, तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये, ये चीज़ हर चीज़ में नहीं है। सबसे पहले तो ये रहता है मेरा अगर बताऊँ तो कपड़ों को लेके काफ़ी रहता है। कपड़े हो के, जूते हो गए, इन चीज़ों मे देखिए काफ़ी मेरा मन करता है कि यार, ये भी खरीद लूँ, वो भी खरीद लूँ, ये जैकेट आई है इसको भी खरीद लूँ, वो जैकेट भी खरीद लूँ, तो ऐसी भावनाएँ रहती हैं मेरे मन में। <sniffs> इसके अलावा बात करूँ तो जब कोई नया जूता देखता हूँ मैं, कोई अच्छा बेहतर देखता हूँ और वो चीज़ मैं मँगा लेता हूँ। अब जूते इतने महँगे-महँगे होते हैं 15-15, 20-20 हज़ार के होते हैं, फिर भी मतलब मेरा मन करता है कि यार, क्या ही है यार, मँगा लेता हूँ, क्या हो गया, जूते ही हैं। ये एक मतलब खुद को मतलब संतुष्टि के लिए मैं ये चीजें कर देता हूँ, और फिर बाद में वो ऐसी ही पड़े रह जाते हैं, जैकेटें ऐसी पड़ी रह जाती हैं, कहीं-कहीं तो ऐसी रहती है जो मैंने बहुत-बहुत देर से पहनी भी नहीं होती है। तो ये-ये चीज़ों का मेरे को सामना करना पड़ता है। इसके अलावा कि अगर मैं बात करूँ, तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँ कि सिर्फ यहाँ पे सीमित नहीं है। अब मैं सब्सक्रिप्शन की बात करूँ डिजिटल सब्सक्रिप्शन की अगर मैं बात करूँ, तो <sniffs> देखिए यूट्यूब, स्पॉटिफाई, नेटफ्लिक्स, अगर मैं हॉटस्टार की बात करूँ, प्राइम, कितनी-कितनी चीज़ें हैं, मतलब त ऐसा लगता है कि सभी खरीद लो क्योंकि सब में कुछ न कुछ कॉन्टेंट आ ही रहा होता है, और कुछ न कुछ नया देखने को मिलता ही रहता है।
अच्छा। अच्छा। हुँ। हुँ, अच्छा। हुँ, हुँ। अच्छा। अच्छा। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। अच्छा। कहने का मतलब ये है कि आप फ़ोन के आदि हो चुके हैं और आपको जो है हर समय सिर्फ अ, आपकी स्क्रीन टाइम चाहिए ही चाहिए। स्क्रीन का समय चाहिए ही चाहिए।
हुँ।
ठीक है। अ, तो फिर अ, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अ, आप 1 महीने के अंदर अ, या फिर कि कितने दिनों के अंदर अपना जो है ये स्क्रिप्शन वाली जो चीजें हैं, ये सेवाएँ हैं अ, ये अ, हर स हर महीने लेते हैं, हर साल लेते हैं? या फिर अ, किस तरह से इसका स्क्रिप्शन करते हैं आप?
देखिए, मैं ऐसा है कि हर महीने नहीं लेता, मैं सीधा साल का ले लेता हूँ, तो एक बार खरीद लिया और फिर देखते रहे। अब जैसे देखिए मैं आपको थोड़ी देर पहले की बात बताऊँ तो, मैंने क्या किया प्राइम का सब्सक्रिप्शन ले लिया साल का फिर उसके बाद हॉटस्टार का ले लिया। अब प्राइम और हॉटस्टार में वो चीज़ें नहीं मिल रही थी जो मेरे को देखनी थी फिर मैंने देखा नेटफ्लिक्स पे है। और नेटफ्लिक्स पे मैंने अपना कार्ड डाल दिया मेरा नेटफ्लिक्स का हर महीने का कटता रहता है 600-700 रुपये। ठीक है? अब नेटफ्लिक्स देखने के बाद क्या हुआ कि मैंने देखा ज़ी फाइव पे भी काफ़ी अच्छी-अच्छी चीज़ें आ रही हैं। फिर मैंने ज़ी फाइव भी खरीद लिया और फिर उसके बाद देखा मैंने कि यार ज़ी फाइव छोड़ के नहीं ना मतलब इसमें भी कुछ मज़ा नहीं आ रहा, तो मैंने एनीमे देखना स्टार्ट किया अब एनीमे के लिए भी मैंने एक वेबसाइट आती है मैंने उसकी सब्सक्रिप्शन ले ली। तो मतलब ऐसा करते-करते मैंने पता नहीं कितनी चीज़ों की सब्सक्रिप्शन ले ली और अब मैं मतलब मेरा पैसा आधे से ज़्यादा सही बताऊँ तो इन्हीं चीज़ों में चले जाते है। थोड़ा बहुत कपड़ों में चल जाता है, थोड़ा बहुत इन चीज़ों में चले जाते है और जो बचत होती है वो तो घूमने-वूमने में निकल जाती है।
हुँ, हुँ। अच्छा। अच्छा। अच्छा। अ, हुँ। हुँ। अच्छा। अ, समझ पा रहा हूँ मैं। अ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अ, आप जब ये जब चीज़ें खरीद रहे होते हैं, आपको उस समय नहीं लगता कि ये पैसे की आप अ, आप उस पैसे को व्यर्थ कर रहे हैं, आप उस पैसे को कहीं और लगा सकते हैं, कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहाँ से आपको अ, उन चीज़ों का फ़ायदा भी हो या आपको लगता है कि, "नहीं, मुझे सिर्फ़ इन्ही चीज़ों में लगाना है।" और आप इन्ही चीज़ों में अपना फ़ायदा ढूँढते हैं या आप सिर्फ़ मज़ा ढूँढते हैं?
हुँ। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं अपना फ़ायदा देखिए, इंसान कुछ भी करता है, तो हमेशा अपने फ़ायदे के लिए ही करता है और कहीं न कहीं मैं भी देखता हूँ कि इसमें मेरे को ये फ़ायदा हो रहा है कि मेरे को चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं। अब इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बताना भूल गया। अब आपने गूगल वन का नाम सुना होगा, अब मेरी फ़ोटोज़ की इतनी वो भर गई है कि मेरे को गूगल वन की सब्सक्रिप्शन भी लेनी पड़ती है। उसके अलावा स्नैपचैट आपको पता है, स्नैपचैट वालों ने नई चीज़ कर दी आजकल कि मतलब जो पुरानी फ़ोटोज़ हैं, वो डाल रहे हैं कि वो उड़ा देंगे, तो सब्सक्रिप्शन उसमें भी लेनी पड़ेगी। तो मतलब ऐसे कर करके मैं बताऊँ, तो किन-किन चीज़ों की सब्सक्रिप्शन मेरे को लेनी पड़ रही है, तो क्या ही बताऊँ इसको मैं आपको? तो वही है कि ये कहीं न कहीं मेरे ज़रूरत की चीज़ें लगती हैं मेरे को। मेरे को लगता है कि ये ज़रूरतमंद की चीज़ें हैं, तो फिर इस चीज़ में मैं फँस जाता हूँ और मेरे को आखिर में, अंत में अगर मैं बोलूँ, तो लेनी पड़ती ही पड़ती है।
जी। अच्छा। हाँ। हाँ। हाँ। <smacks lips> अ, लेने के बाद कभी गिल्ट महसूस होता है कि यार मैंने क्यों ही ले ली और क्या ही करना था लेकर?
हुँ, तो देखिए अगर लेने के बाद की बात करूँ मैं गिल्ट तो महसूस नहीं होता है। पर हाँ जब मतलब 2-4 महीने में उसका कंटेंट देख लेता हूँ उसके बाद लगता है यार पूरे साल की ले ली, अब तो इसमें कुछ देख नहीं रहा हूँ। तो अब इसका क्या करूँगा मैं, तो फ़िर यही चीजें हैं जिसको मेरे को सामना करना पड़ता है।
मतलब आप कुछ अ, ग़लत डिसीज़न ले लेते हैं और बाद में उस चीज को अ, महसूस करते हैं कि मुझे 1 महीने का या 2 महीने का ले लेना चाहिए था।
जी हाँ, देखिए जैसे मैंने आपको बताया ना कि मैं साल का ही 1 बार में ले लेता हूँ। तो अब साल का मैंने 1 बार में ले लिया जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने हॉटस्टार का भी ले लिया, यूट्यूब का भी ले लिया, मैंने प्राइम का भी ले लिया, नेटफ्लिक्स का भी ले लिया, ज़ी फाइव का ले लिया, एचबीओ का भी ले लिया मतलब ये करते-करते मैंने सब का ले लिया। <sniffs> अब हर चीज़ को तो 1 बार में नी ना देख पाऊँगा मैं। मतलब हर स कोई 1 बार में तो नहीं देख पाऊँगा और मैं सही बताऊँ तो मेरे को 1 सीरीज़ देखने में भी ना मेरे को लगता है महीना तो लग ही जाता है क्योंकि मेरा रात में देखता हूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्योंकि मेरे को समय ही रात में मिलता है। तो अगर 1 सीरीज़ की बात करूँ अभी मैं जो अभी पहले देख रहा था वो था स्ट्रेंजरस थिंग। उसको देखने में ही मेरे को लग रहा है 2 महीने से ज़्यादा लग गया मेरे को। अब 2 महीना तो नेटफ्लिक्स पे देख लिया मैंने पर बाकी जो सब्सक्रिप्शन जहाँ से मैंने ले रखी हैं वो तो ऐसी मेरे को लगता है बेफ़िज़ूल गई हैं। तो बस वही है यही कुछ परिस्थितियों का मेरे को सामना करना पड़ता है और इसी का आज मैं बताऊँ 1 सलाह लेने, इसके बारे में पूछने के लिए आपके पास आया हूँ कैसे इन चीज़ों को मैं ठीक कर सकता हूँ? तो आप कुछ सलाह दीजिए मेरे को।
हाँ, हाँ। बिल्कुल। अच्छा। हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। जी, बिल्कुल। देखिए अ, मैं आपको सलाह देने वाला हूँ, अ, बस मैं आपसे 1 अंतिम क्वेस्चन पू अ अंतिम सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपकी बजट की कोई सीमा है? या फ़िर आप समझते हैं कि मेरे पास अत्यधिक पैसा है और मैं उसको अ, लगा ही लेता हूँ अ, क्या ही जाएगा मेरा?
जी, ये देखिए, सबसे पहले तो ये बताऊँगा कि अतिरिक्त पैसा किसी के पास नहीं होता है। सब पर कुछ न कुछ एक न एक मतलब एक सीमा रहती ही रहती है। और मैं बताऊँ तो मैं अत्यधिक या बजट देख के नहीं चलता। मैं देखता हूँ कि क्या ये मेरी ज़रूरतमंद की चीज़ है कि नहीं है? और अगर मेरे को लगता है ज़रूरतमंद की है तो मैं खरीद लेता हूँ। कभी मैंने न बजट देखा और न कभी मेरे मन में ये भावना है कि क्या मेरे पास बहुत पैसा है तो खरीद लेता हूँ क्या ही हो रहा है? इस चीज़ की भावनाएँ ऐसी भावनाएँ कभी नहीं आई मेरे मन में।
हुँ। ठीक है। ठीक है। अ, देखिए मैं आपकी समस्या को समझ पाया हूँ और मुझे लगता है न कि आप अ, जिस समस्या से गुज़र रहे हैं वो समस्या अ, काफ़ी सामान्य तो है परंतु आपके अ, केस में मैं देख पा रहा हूँ कि यह समस्या काफ़ी ज़्यादा <clicks tongue> अ, सामान्य नहीं है। क्योंकि देखिए अक्सर जो है वो लोग इस चीज़ में फँस जाते हैं कि अ, वो काफ़ी चीज़ों से सं संतुष्ट नहीं हो पाते परंतु जो आप हैं अ, वो आप अक्सर अ, काफ़ी चीज़ों को अ, कर तो लेते हैं परंतु फिर बाद में उसका कभी-कभार गिल्ट भी कर लेते हैं और अ, फिर भी उसमें संतुष्ट नहीं हो पाते। फिर भी आप नई-नई चीज़ें ढूंढते रहते हैं, है ना? अ, मैं अ, अगर इस चीज़ का आपको एक समाधान दूँ तो मैं चाहूँगा कि आप न अपनी ज़िंदगी को अ, अपनी ज़िंदगी से सीखना शुरू करें सबसे पहले। मैं चाहूँगा कि आप सबसे पहले खुद के साथ एक कमरे में बैठकर अ, खुद के साथ बात करें और अ, आप एक एकत्रित होके बैठकर ए, सि सिर्फ़ इतना सोचें, जो भी मैं ये चीज़ें करता हूँ जितनी भी मैं ये कपड़े लेता हूँ, जितने भी मैं जूते लेता हूँ अ, जितना भी मैं ये सफीशन में अपना पैसा व्यर्थ करता हूँ। क्या ये पैसा अगर मैं कहीं से भी जोड़ता हालाँकि आप कह रहे हैं कि आप अपने फ़ायदे के लिए देखते हैं, हालाँकि आप कह रहे है कि आप अपने बजट के अनुसार से नहीं देखते। परंतु मैं आपको वो चीज़ महसूस करवाना चाहता हूँ कि आपको वो बजट के अनुसार से देखनी चाहिए। कि आप एक बार सिर्फ़ इत इतना बैठ कर सोचना कि अगर मैं इस पैसे को अ, जो मैंने वहाँ पर व्यर्थ किया है अ, मैं उसको व्यर्थ ही कहूँगा अग अगर मेरे अपने उसमें कहूँ क्योंकि देखिए उससे आपको अ, सामने से कुछ नहीं मिल रहा। देखिए ना ही उससे आपकी ऊर्जा बढ़ रही है, <smacks lips> ना ही उससे आप अ, मुझे लगता है आपकी ज़िंदगी में कोई अ, आपकी सफलता मिल रही है आपको, ना ही आप कामयाब हो पा रहे हैं, ना ही आपको पढ़ाई मिल रही है, ना ही शिक्षा मिल रही है, ना ही आपको धन-दौलत मिल रही है, ना ही आपको और किसी चीज़ का अ, सिर्फ़ मैं कह सकता हूँ कि आपका समय जो है वो बीत रहा है बस, मुझे ऐसा लगता है। <clicks tongue> अ, तो आप खुद से पूछना एक बार कि क्या मैं ये कर रहा हूँ जो वो सही है? अगर मैं इतना पैसा जो मैंने वहाँ व्यर्थ किया है अगर मैं उसे जोड़ता तो आज मैं काफ़ी चीज़ों में शायद अ, सक्षम होता। शायद मैं जितना हूँ उससे और बेहतर हो जाता। शायद मैं अ, कहीं और इन्वेस्ट करता तो आज मैं एक अच्छा अ, गाड़ी ले लेता अच्छी गाड़ी लेता, अच्छा फ़ोन ले लेता या अच्छा घर ले लेता। अ, या फिर काफ़ी चीज़ें और बेहतर कर सकता। मैं सिर्फ़ आपको एक ही सलाह देना चाहूँगा इस मामले में कि आप सिर्फ़ खुद से बैठ कर बात करें, अपने दिल से बैठ कर बात करें और मुझे अवश्य है, मुझे मुझे आश्वासन है कि आप जब खुद से बैठकर बात करेंगे तो अंदर से आवाज़ सिर्फ़ इतनी ही आएगी कि आप जो कर रहे हैं वो ग़लत कर रहे हैं और आपकी खुद पर खुद सीमा बन जाएगी क्योंकि इंसान की आत्म-खोज उसे चीज़ों में संतुष्ट क्या खुद पर रोक भी लगाना सिखा देती है। बाकी मुझे लगता है कि अगर आप ये चीज़ करेंगे तो आपको आपकी समस्या का जो समाधान है वो ज़रूर मिल जाएगा।
उम, जी देखिए सही बताऊँ तो आपकी बात सुन के मेरे को काफ़ी हल्का महसूस हुआ और कहीं न कहीं इसको अपने दिन-प्रतिदिन की ज़िंदगी में लाने में ज़रूर कोशिश करूँगा। आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। जय श्री राधे।
जी।